Aku, tuh, baru beberapa waktu lalu, baru aja pindah ke Bandung, Kak. Yang mana, memang ketika aku ke Bandung ini tujuanku adalah memang untuk bekerja, ya, Kak, seperti itu. Dan, bisa dibilang, kan, aku ngerantau, nih. Karena aku awalnya dari Jogja, Kak, dan aku harus ngerantau ke Bandung untuk kerjaan. Di mana, artinya, itu pun, eee, tempat yang baru, ya, untuk aku. Tempat yang baru. Kemudian juga, eee, di sana aku sendiri juga, Kak. Karena aku yang ngekos, ya, di sana di di Bandung, seperti itu. Dan, eee, aku tuh ngerasa bahwa wah, kayaknya aku bisa jadi enggak betah, nih, di Bandung, karena emang berbeda banget, ya, secara secara iklim, tuh, berbeda juga, secara apa, ya, mungkin budaya dan makanan, kan, pasti berbeda juga, ya. Karena yang setahu aku juga kalau makanan di, eee, Bandung ataupun Jawa Barat yang cenderung asin, dan ketika di Jogja itu memang cenderung manis, gitu. Nah, aku takutnya enggak masuk secara makanan juga, dan yang aku pikirkan juga, eee, untuk kebiasaan sehari-harinya itu, loh, Kak. Aku, tuh, takutnya bosan juga, gitu, Kak. Padahal, kan, ya, aku di sini pindah untuk kerja juga, seperti itu. Nah, mungkin, eee, aku mau minta sarannya, Kak, eee, bisa enggak, ya, kasih aku saran supaya aku, tuh, bisa menyesuaikan kebiasaan sehari-hariku dan juga rutinitas sehari-hariku, supaya nantinya aku, tuh, bisa betah, gitu, Kak, untuk pindah di Bandung ini.
Oh, iya? Mhm. Mmm. Oke, ke Oh, kenapa, tuh, Mas? Apa? Iya, pastinya. Iya. Ah, iya. Iya. Mmm. Oke, ya aku ngerti sih, Mas, emang pindah ke kota baru gitu ya, apalagi yang kita nggak familiar tuh memang nggak mudah sih adaptasinya ya. Pasti karena banyak, eee, hal-hal baru lingkungan baru yang kita belum terbiasa terus
Iya betul banget, Kak.
masih ada rasa kangen rumah juga, homesick gitu kan. Eee, udah emang udah berapa lama, Mas, pindah ke Bandung?
Iya. Iya jadi belum terlalu lama ya bisa dibilang baru kurang lebih 1 bulan lalu lah gitu. 1 bulanan. Iya betul.
Oh 1 bulan sih masih ini, Mas, masih proses apda adaptasi banget sih kalau bisa mhm mhm. Terus tinggal sendiri atau sama teman atau keluarga gitu, Mas, di Bandung?
Iya benar. Ya kebetulan aku di Bandung itu tinggalnya sendiri banget nih, Kak, gitu. Jadi ya gimana ya, memang karena baru banget nih ya, baru banget juga kayaknya rasanya adaptasinya tuh sulit, gitu. Jadi aku juga masih cari tahu sih, Kak, gimana ya supaya aku tuh juga bisa betah juga, karena ya mau enggak mau aku harus betah sih, Kak, karena kan emang harus ngerjakan pekerjaan ya, seperti itu sih, Kak.
Oh. Iya. Heeh. Iya, eee, apalagi sendiri memang berasa lebih, mungkin kadang kesepian juga ya Mas ya terus homesick juga gitu ya?
Iya betul betul banget, Kak.
Iya sih mengerti sekali sih. Eee, tapi udah ini, Mas, udah bertemu teman baru atau mungkin ada teman lama yang udah ya, eee, tinggal di Bandung juga jadi mungkin bisa ngobrol sama mereka, bantu proses adaptasi. Udah ada belum, Mas?
Ngobrol-ngobrol gitu ya? Iya jadi kalau untuk teman lama sih kebetulan memang ada ya, Kak, ya. Eee, untuk udah ketemu juga udah kebetulan dan enggak terlalu jauh sih kebetulan dari kosannya kami juga. Nah tapi karena emang dia juga sibuk ya, Kak, ya, jadi enggak bisa juga untuk aku, apa ya iya untuk berkomunikasi sering-sering, ataupun ya untuk menemani aku untuk adaptasi itu susah sih untuk menemukan waktunya karena dia emang cukup apa ya, sedang cukup padat sih seperti itu. Nah tapi, eee, paling selain dari teman lama ya, eee, dari teman kos tuh ada sih, Kak, tapi ya benar-benar baru kenalan juga ya dan ya, eee, bisa dibilang jadi teman baru sih, tapi kan karena memang teman baru juga apa ya, belum terlalu tahu satu sama lain sehingga ti tidak akan senyaman ketika aku ini ya, ngobrol ataupun pergi dengan teman yang udah aku kenal sejak lama seperti itu sih, Kak.
Mhm. Oke. Mmm. Oke. Mmm. Dekat ya. Heeh Iya iya iya sih, paham sih, Mas. Nah menurut, Mas, sendiri emang kebiasaan sehari-hari apa nih yang paling sulit diubah lah, misalnya yang biasa biasanya di Jogja kebiasaannya A, B, C, terus di Bandung tuh, eee, nggak bisa belum bisa tuh melakukan kebiasaan itu?
Iya. Iya, jadi yang sulit adalah mandi pagi Kak, <chuckles> karena iya betul. Karena, kan, kalau di Jogja itu, kan, panas, ya, cenderung iklimnya, tuh, panas dan, eee, apa ya, eee, terik sekalilah seperti itu, dan juga di Jogja, kan, bukan data bukan dataran tinggi, ya, karena aku memang tinggal di kotanya seperti itu. Jadinya memang secara udara pun enggak terlalu dingin juga gitu. Nah, sementara ketika aku pindah ke Bandung ini, waduh dingin sekali Kak, gitu bisa dibilang kayak kebalikanlah sama Jogja, di mana ketika pagi hari itu wah jangankan mandi, kena air aja gitu, ya, oh, itu aku udah kayak menggigil gitu Kak. Jadi bisa dibilang, eee, kegiatan mandi itu adalah kegiatan yang saat ini masih aku apa ya lewati gitu loh, aku skip gitu loh, <laughs> gitu, sih.
Oh mandi pagi, kan. Oh, oke. Mhm. Iya. Jog dingin ya. <sneezes> <chuckles> Iya, iya. Susah ya. Oke. Iya iya. Kebayang sih Mas, kayaknya emang itu ya, cuaca juga berpengaruh ya.
Iya betul, betul banget Kak.
Mhm. Terus kalau selain kebiasaan mungkin Mas, ada nggak sih hal-hal baru misalnya yang Mas, temukan di Bandung yang, wah berbeda banget nih dengan di Jogja gitu? Misalkan ada batasan-batasan, atau budaya, atau cara bersosialisasi dengan, orang-orang atau bahkan pekerjaannya atau bahkan bahasanya Mas, yang mempengaruhi rutinitas Mas nih?
Hmm, paham. Mmm, orang gitu ya? Ah, iya, itu juga wu itu juga benar banget, Kak, gitu ya. Eee, karena memang, eee, mungkin bagian Jawanya berbeda ya, kalau Jogja itu kan lebih cenderung ke, dekat ke Jawa Tengah ya bahasanya. Dan ketika ja eee, su eee, apa di Bandung itu kan, lebih ke arah Sunda ya. Jadi memang sangat-sangat berbeda sih, bisa dibilang bahasanya. Dan memang yang aku temui adalah orang-orang di sekitarku gitu ya, atau ya setidaknya di sekitar aku ngekos, itu mereka semua bersosialisasi memang kebanyakan full pakai bahasa Sunda sih, Kak. Jadi ya memang, aku masih adaptasi ya. Dari situ juga masih coba juga sih, untuk belajar ya bahasa Sunda. Karena kan, ya, aku pengen juga sih bisa berbaur gitu dengan warga lokal menggunakan bahasa Sunda juga, tapi ya memang itu tidak mudah juga sih, Kak. Dan mungkin, eee, apa ya, hal-hal lain yang tidak aku temukan di Jogja adalah seperti angkot gitu, Kak. Angkot di mana di Bandung itu, angkot tuh bisa dibilang cukup banyak ya jurusannya. Nah, sementara kalau di Jogja kan, angkot tuh enggak ada, Kak, kayak gitu. Jadi ya, aku masih coba-coba sih, Kak, naik angkot gitu dan membiasakan ya, karena sebenarnya hemat juga ya ternyata naik angkot gitu dibanding dibanding memang harus beli kendaraan, kayak gitu sih, Kak.
Iya, Kak. Mhm. Enggak, ya. Iya. Iya, angkot. Heeh. Oh. Iya iya. Jadi ada, sebenarnya ada positif, ada enaknya juga ya? <snorts> Oke oke, paham sih, Mas. Oke, dari cerita, Mas, sih aku udah kebayang beberapa solusi atau saran nih, Mas. Mungkin, yang pertama ya memang kita harus, mau enggak mau memang harus adaptasi ya, Mas. Jadi kayak berarti kita bisa mulai dengan rutinitas kecil baru. Tapi yang konsisten di tempat baru ini. Misalnya, Mas, bisa mulai menetapkan misalnya, eee, mulai bangun tidur jam berapa, terus
Bener, bener banget, Kak. Mmm, gimana itu, Kak? Mmm, iya iya. Ah, paham.
tentukan sarapan, habis itu misalnya mau olahraga atau mau mandi gitu. Mungkin mandinya, enggak usah terlalu pagi, karena masih dingin dingin. Agak siang pas ada matahari udah mulai keluar gitu, baru <snorts> mandi gitu, Mas, untuk, eee, beradaptasi juga. Nah, habis itu kan mungkin, secara jam kerja, jam makan siang, jam pulang kantor sampai akhirnya pulang dan tidur, Itu juga mungkin dibuat rutin. Jadi, ada kebiasaan-kebiasaan rutin yang baru di tempat baru sehingga, eee, ini sih, membantu, Mas, untuk lebih terbiasa lah maksudnya. Heeh.
<chuckles> Iya iya juga sih. Mmm, paham. Iya. I itu biasa ya. Mmm, iya iya. Jadi, memang dimulainya dari ini ya, Kak, ya, bisa dibilang dari awal bangun gitu, aku udah kalau bisa juga udah bangun pagi, dan juga mungkin menemukan rutinitas pagi juga ya, Kak, yang, yam bisa aku tekuni lah bisa dibilang sehari-harinya. Mungkin dengan, ya entah itu jalan kaki gitu, menikmati pemandangan, ataupun ya, eee, hal-hal lainnya seperti itu ya, Kak, ya. Jadi mungkin akan membuat aku lebih terikat dengan, apa ya, dengan lokasi gitu ya, bisa dibilang dengan Bandung. Dan jadinya aku akan lebih familiar dan merasa ini ya, Kak, ya, merasa betah gitu ya, Kak, berarti ya?
Iya, gitu sih. Heeh. Bet Betul, mhm. Iya. Bener, lama-lama bisa ngerasa betah sih. Terus, Mas, sebenarnya, eee, enggak papa maksudnya, kebiasaan lama di Jogja jangan langsung dihilangkan begitu saja, mentang-mentang di tempat baru gitu kan. Enggak papa maksudnya, misalnya ada kebiasaan lama yang udah terbiasa banget nih. Mungkin te eee, tetap bisa dilakukan di Bandung tapi di disesuaikan dengan, eee, apa ya, keseharian atau kebiasaan warga lokal di sana sehingga lebih bisa, eee, nge-blend lah, Mas, ya. Bisa bisa beradaptasi dengan lebih, eee, nge-blend dengan lingkungan di Bandung itu sendiri heeh, heeh.
Oh, iya iya. Di Bandung ya, mhm. Mhm, paham. Nyatu gitu ya? Lingkungan sekitar gitu ya. Wah, iya iya. Wah, berarti memang, eee, aku nggak perlu ini ya, Kak, ya, enggak perlu ngerubah secara totalitas gitu, nggak perlu ya, Kak, ya. Mungkin bisa dibilang, aku bisa tetap, eee, lakuin hal yang sama tapi sesuaikan aja ya, Kak, ya, dengan bagaimana, ya lingkungan lokal itu, eee, apa ya. Mungkin bisa dibilang, eee, menunjukkannya seperti apa, ataupun ya keadaannya seperti apa. Kayak gitu ya, Kak, ya? Heeh.
Iya. <clears throat> Iya, <clears throat> misalnya dengan makanannya beradaptasi dengan makanan. Misalnya mungkin awalnya ngga kurang suka nih, tapi lama-lama, wah, enak juga ya makanan di sini gitu kan. Contoh kecilnya seperti itu.
Ah, betul betul. Oh, iya iya. Eee, iya sih. Kayaknya memang, eee, sa saran dari Kakak tadi benar-benar cocok sih, Kak, sama aku. Apalagi tadi Kakak juga nyebutin makanan ya. Karena, jujur aku tuh suka banget kuliner ya sebetulnya, suka banget eksperimen, ataupun ya explore lah ya, bisa dibilang terkait dengan kuliner, dan jadi jatuhnya kan kalau untuk kuliner di Bandung ini, eee, berbeda ya rasanya sama di Jogja. Dan ini sebenarnya unik aja sih, Kak, dan kayaknya, eee, memang menjadi salah satu hal yang bisa membuat aku terikat lebih lagi sih sama, eee, apa ya, sama Bandung seperti itu. Karena ya, wah, aku rasa itu jadi salah satu sarana yang tepat sih, Kak, dari aku explore, kemudian aku coba-coba juga, barangkali nanti juga aku cepet gitu ya, Kak, untuk adaptasinya.
Heeh. Beda banget. Iya. Iya. Iya, apalagi suka koli kuliner, pasti pengen sih, Mas, explore-explore. Makanan Bandung kan enak-enak juga sih sebenarnya, gitu.
Iya sih Kak aku sedikit banyaknya memang udah ini ya, sempat dengar ya, dari ya ada dari teman, eee, kosku kemudian dari temanku yang lama ya yang, eee, udah sama-sama di Bandung, tapi dia jauh lebih dulu seperti itu. Iya sih beberapa tempat itu banyak udah dapat rekomendasi, tapi memang belum sempat aku cobain sih Kak, karena memang apa ya aku masih mencoba untuk mencari cara ya, gimana aku bisa betah dulu, tapi ternyata tadi katanya Kakak, eee, dengan, eee, mencoba untuk kuliner dan bisa apa ya, eee, terbiasa dengan kulinernya itu menjadi salah satu cara yang tepat juga ya Kak untuk membiasakan hari ke hari-hari gitu ya Kak ya.
Mmm. Iya. Heeh Kak. Rutinitas. Mhm. Betul, betul sih Mas. Terus mungkin yang terakhir Mas biar nggak kangen rumah banget gitu ya, mungkin bi bikin suasana rumah atau kamar yang Mas tinggalin sekarang itu senyaman mungkin, maksudnya bener-bener kayak ini rumahku yang baru loh, terus mungkin bisa ditaruh barang-barang kenangan waktu di Jogja, terus atau foto-foto keluarga, atau barang-barang kesukaan yang mengingatkan, eee, seolah-olah ini rumah baruku tapi rasa rasa Jogja gitulah ya.
Ya. Mmm. Di rumah gitu ya? Ah bener juga. Rumah baru ya. Ah iya iya. Wah iya masuk akal banget sih Kak, eee, aku nggak kepikiran sama sekali ya terkait yang untuk menyiapkan, eee, entah itu tempat tinggal ataupun, eee, tempat tidur seperti itu ya, wah iya sih bisa aku coba banget. Makasih banyak ya Kak udah dengerin cerita aku dengan seksama, jujur sekarang aku pun jadi merasa jauh lebih lega ya, dan lebih terbuka juga pikirannya. Nanti saran-saran dari Kakak aku akan cobain deh.
Iya. Sama-sama Kak. Oke. Siap Kak. Semoga berhasil ya Kak dan semoga betah di Bandung.
Amin. Terima kasih banyak Kak. Sampai jumpa ya Kak.
Oke sampai jumpa.